Então, eu gostaria de um conselho ou ou alguma dica para poder lidar com a minha dificuldade de participar em celebrações sociais, porque eu gos eu vou te dar um contexto. É que eu, eh, sempre gostei muito de de sair, de participar de ir para boate e de estar com amigos. Aí depois, entretanto, eu co eu fui morar em um país onde eu tive muita dificuldade dificuldade de de interagir com as pessoas, primeiramente por causa do idioma, inicialmente, e depois eu comecei a ter a dificuldade mesmo, porque as pessoas não são muito receptivas, embora eu ainda tivesse aquela vontade de sair. E agora que eu voltei para um país onde eu já estou habituada
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
eu me a super me animo para poder sair para co com outras pessoas, mas quando chega o momento de sair, eu só estou torcendo <chuckles> para pessoa desmarcar, e fora que eu já tenha alguma dificuldade por ser tímida e tudo mais. Eu não sei como é que eu posso lidar com isso.
Sério? Aham. Entendi. E, está bom, vou te ajudar então com relação a isso, agora você pode contar um pouquinho melhor esse contexto, quai qual os países que você morou antes, qual é o país que você tá agora, como é que é essa
É. Eu t eu tive na França, não é, há algum tempo, e inicialmente eu tinha dificuldade com a língua, eh, mas depois, entretanto, eu aprendi a falar o francês, mas mesmo assim eu notei muito que as pessoas, elas não são muito de de de se relacionar com pessoas que ela não conhece, ah, o que eu pude ver muito muito, eh, as pessoas que têm amizade, normalmente essa amizade vem lá da escola, da infância, então é muito difícil você entrar no meio. Então eu acabei deixando de sair no maioria do do período, né, de sair e depois agora eu voltei pra Portugal
Uhum. Uhum. Entendi.
e entretanto também fui mãe, e tenho sentido muita falta da de estar neste ambiente de com outras pessoas. Tudo bem que como eu tive mu bastante tempo fora em em França, eh, as pessoas, quando eu voltei para para Portugal, as pessoas já não já ou já tinham ido embora pra outros países, ou já tinham a vida delas, né, e embora, eh, hoje ainda tenha convites de outras pessoas para poder sair e além de ter o bebê, que às vezes eu não posso sempre, eh, levar para determinados lugares ou mesmo ir por causa dele, eh, das oportunidades que eu tenho, eu não me senti eu não me sinto, assim, confortável nem motivada pra poder sair, e
Uhum. Estou entendendo. Uhum. Seja Entendi perfeitamente, entendi, então você está com tem essa dificuldade, né. Você acha que, por exemplo, o o bebê, ele tá bem bem recente?
Ele tem 9 meses, mas eu costumo Se eu tiver que sair durante o dia e ela assim, eu deixo sempre com meus sogros. Ele também tem a babá também que costuma ficar com ele.
Uhum. Ah, boa. Boa. E, assim, por que que você acha que você se sente desconfortável e acaba evitando, assim, esses lugares, é uma questão mesmo da tua personalidade, só?
Não, eu não eu não digo que seja uma questão da minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa de sair, de de ir pra festas e tudo mais, interagir com as pessoas, mas eu não sei se foi por causa do tempo que eu tive me habituei, digamos assim, não sei se eu gostei daquela coisa de não sair, mas minha mente fala que eu preciso, que eu quero e que tô com vontade, mas chega aquele momento de sair e eu não vou, eu ou eu dou uma desculpa ou vou cheia de medo e quando chega, que eu já não tô com vontade de de vir embo e vir embora, porque é eh, não me dou não me não tenho a relação com todo mundo, por exemplo, digamos que é um jantar, se eu não ti se eu ver que a pessoa que eu conheço acabou por não vir, eh, conheço de f conversar, né, não de ver. Eh, não veio, eu já me sinto extremamente deslocada, porque eu n eu já tenho dificuldade em falar, dificuldade de me comunicar com as pessoas, porque sou muito tímida, porque aí j bate aquela ansiedade, se o que que "se se me falar sobre alguma coisa, será que eu vou saber responder?" Aí q já e gera aquela ansie aquela grande ansiedade na cabeça, um problema que começa a criar vários prédios ali e eu não sei como é q como desconstruir. Na maioria das vezes é por causa disso.
Uhum. Sim. Uhum. Tô entendendo. Uhum. <chuckles> Sim, tô entendendo. Tô entendendo. Aham. Entendi, você tem Aham. Você tem aquele teu porto seguro, né, quando você sai, assim, aquela pessoa que você sabe que não vai te deixar sozinha. Então, a todo momento da <chuckles> do evento, da festa, você vai estar ali com ela, né, não vai ter aquele momento de de precisar puxar papo com outra pessoa e tudo mais. Entendi. Eh
Exato. Aham. Exato.
E e, assim, então você, se fosse pra escolher, hã, algum tipo de de evento, você preferiria os grandes ou ou os menores?
Hoje, eh, devido a isso, eu prefiro os pequenos, mas normalmente, assim, um de longe a longe. Mas eu sinto muita muita sinto que eu preciso de conviver mais, de viver mais. Aí só tem essa limitação que quando quando bate aquela insegurança de do que como vai ser, aí já fica assim, ai, uma grande dificuldade mesmo.
Uhum. Sim. Claro. Uhum. Certo. Uhum. Entendi. E você já tentou alguma coisa pra resolver isso ou ou não?
Hum, es muito sinceramente, nunca ten nunca tentei nada. Eu sempre deixei eu ven me vencer pelo: "Não, não vá".
Uhum. Puxa, entendi. Entendi. Olha
Aí, sa eh, que é uma coisa bem ruim, né. Por isso nunca tentei nada.
É, com certeza. Olha, que que acontece, que que acontece, eh, e tá tudo bem, né, a pessoa ser, hã, introvertida, não não tem problema nenhum quanto a isso, isso é super normal também, não é só você que passa por por essa situação. Mas a a questão do do social pode ser, não sei se vai ser o seu caso, aí você pode comentar, existe muito aquilo do que os outros vão pensar e geralmente a pessoa que é introspectiva, ela cria muitas eh, muitas suposições, né, na cabeça, muitas suposições do que que vai acontecer quando você chegar lá, do que que vai ser a festa, né, do que que que tipo de pessoa pode estar lá, como é que você vai se comportar. E 90% dos casos essas criações, elas não se tornam reais. Então acaba sendo muito mais um jogo mental do que qualquer outra coisa. Então pensa um pouco nisso, as suposições que você tá fazendo, elas
Exato. Exato. Aham.
99%, na verdade, de chance delas não acontecerem. Então, é o fato de pensar: "Ah, as pessoas vão ser metidas", ou "As pessoas não vão gostar de mim", ou "Vai ter comida que eu não gosto", ou "Vai fulano vai me tratar de de tal forma". Então é tudo suposição que quase 99%, das vezes não não vão acontecer. Então tenta
Aham. Entendi. É, no meu caso também rola muito, eh, o fato de eu ter sido mãe e eu não conseguir voltar ao corpo que eu gostaria, então, quando eu vou me vestir eu olho no espelho, eu disse: "Nossa, as pessoas vão reparar" eh, p principalmente, por exemplo, que, eh, às vezes a gente tem o jantar do crossfit, que eu faço crossfit, então, eu não consegui voltar no corpo que eu gostaria. Então, como é mu a maioria das pessoas, assim, é tudo bem fitness, né, tudo malhado e tudo mais, eu já fico pensando: "Ai, meu Deus, que como é que eu vou apresentar assim?".
Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Então, e essas pessoas, elas são pessoas que você gosta? Ou são mais colegas, assim?
Não, mas são mais colegas, são pessoas que fazem no mesmo horário que eu, mas não tenho, assim, grande amizade.
Uhum. E aí eu te pergunto então eh, se a pessoa pensar alguma coisa sobre você, você acha que vai fazer diferença?
Sinceramen É.
Você acha que o teu medo é o quê? É é falarem alguma coisa ou só pensar?
É falar, falar alguma coisa. Se pensar eu eu não tenho controle sobre o pensamento de ninguém, né, mas fal se falar, ai meu Deus! Tipo assim, como como, por exemplo: "Ah, você está fazendo crossfit? Aí já não re ainda não recuperou" tá tá entendendo o que eu quero dizer?
Falar? <chuckles> Sim. Uhum. Tô entendendo.
Não é que tenha acontecido, mas eu je é, são são coisas que eu coloco na minha cabeça que me atrapalha.
Uhum. Sim, sim. Não, estou entendendo. Mas a aí beleza, eh, e assim, a gente tá refletindo aqui realmente, né, porque você nesse momento você você gostaria de uma o opinião de alguém de fora e conselhos. Mas aí, assim, então beleza, imagina que isso aconteça, a pessoa vai vai falar: "Nossa, você tão fitness, sempre malhou, não conseguiu voltar ao peso normal".
Exato.
É é esse esse seria o receio mesmo? Da pessoa comentar assim na sua frente de que você
É, se comentar, aí eu não saberia como agir ou que resposta dar. Aí eu fica eu fico acho não sei, acho que eu ficaria tão sem graça, que eu acho que eu ia talvez rir junto com a pessoa, embora aquilo ia, na minha cabeça, talvez fosse levar algum tipo de in maior insegurança, além do que já tem pra sair pra pra essas festas.
Aham. Uhum. Entendi. Mas olha, eh, i isso é super plausível, né, não é não é só você que passa por isso, muitas pessoas acabam passando por isso, mas, assim vo você passou por um momento tão tão bom, né, que muitas pessoas gostariam de passar, que é a oportunidade de ter um filho. E aí todo mundo sabe, hã, o que acontece quando as pessoas têm filho, tudo que a mulher passa, né, pra ter esse momento maravilhoso, que é ter uma criança e tudo mais. E aí a pessoa, ela vai ser uma infeliz de fazer um comentário como esse, e por que que isso te impactaria, entendeu? No sentido de que não é sua amiga, você comentou que é um colega, ela ia fazer esse comentário e aí você não sabe, a gente não sabe qual é o tom do comentário, mas por que que você vai se deixar abalar por um comentário de uma pessoa que não é nem a tua amiga, né. E aí a gente não sabe qual é o o tom, o motivo dela ter feito aquilo, então assim, você hoje está nessa fase
Exato. Exato. Exa
Porque você passou por um por uma gravidez, né, e aí você é uma pessoa que que comentou que gosta de praticar atividade física, em algum momento você vai voltar, ou se também não quiser voltar, não não tem problema, você é a pessoa que comanda a sua vida e você faz aquilo que achar melhor. Então a as pessoas, elas elas falam muita coisa, mas elas gostam de se meter em algo que que não faz sentido, a vida é sua. Você você tem uma criança agora, tem muita coisa pra se preocupar, tem a educação para dar pra ele, né. O mundo é tão grande, por que que uma pessoa pequena que não faz nem parte da sua vida, ela vai te atingir tanto, entendeu, pensa um pouquinho
Enten Exato. Exato.
melhor dessa forma, talvez pode ajudar.
Eu vou eu vou refletir sobre isso quando essas coisas começarem a entrar na minha cabeça, que faz faça me impedia de ir, vou começar a pôr a pessoa, na minha cabeça, no lugar dela. Acho que que foi muito útil você ter me falado sobre isso, muito obrigada po pela a sua dica, viu.
Uhum. <laughs> Exato. Boa. Olha, foi um prazer.